Mais il en est ressorti que donc ça c'était fin 2019 et tout début, m m mars 2020, c'est-à-dire 3 mois après, alors que j'ai terminé mon contrat en janvier 2020, heu, ben j'ai été embauchée par une des plus grands boîtes de la tech <chuckles> du monde, heu, pour gérer un programme et heu, d'inclusion numérique et en plus qui était basé dans ma ville, donc ça a été un pivot, heu, énorme dans ma carrière et en plus
Mais deux mille vingt, c'était au début de la pandémie. Tu as pas été tout de suite, heu, mis en arrêt de travail à cause de la pandémie?
Ah oui.